Okay, es geht los. Mich würde ja mal interessieren, welche Erfahrung hat dich denn zuletzt aus deiner Komfortzone geholt, oder allgemeiner, gibt es so konkrete Erlebnisse, von denen du sagst: „Ha, da musst ich wirklich mal raus aus der Komfortzone?“
Ja, also, Komfortzo Komfortzone ist 'n interessanter Begriff, ne? Äh, man denkt
Mhm. Wir können ja auch erst mal definieren, so was es für dich bedeutet, wenn du möchtest.
genau, ne? Das hab ich auch erst im Laufe der Jahre erfahren, dass Komfortzone nicht unbedingt etwas mit Wohlfühlen zu tun haben muss. Äh, denn Komfortzone kann bedeuten, dass du dich gar nicht so wohlfühlst, meinetwegen jetzt, in deiner Arbeit, auf der Position. Äh, du hast es dir aber trotzdem eingerichtet. Du kennst die Leute, du kennst die Probleme, du kennst die Herausforderung. Es gefällt dir nicht, aber du wagst auch nicht rauszugehen, weil du die Umstände kennst.
Mhm. Mhm. Hm, also, das ist also, da so in dieser Definition der Komfortzone auch sowas wie so 'ne „Vertrauensblase“, nenne ich es jetzt mal mit so 'nem anderen Wort vielleicht? Also, wo man so alles kennt und so auch 'ne gewisse Sicherheit drin hat. Aber sich nicht, deiner Meinung nach sich nicht unbedingt auch richtig wohlfühlt immer. Ist das richtig? Mhm.
Ja. Vermei Richtig. Also, vermeintlich fühlt man sich wohl. Man weiß aber: „Eigentlich ist das, was ich hier grade mache und lebe, nicht das Richtige“, ja?
Mhm. Okay, interessant, ja.
O ja, und dann gibt es natürlich auch die Komfortzone als Wohlfühlzone. Äh negativ behaftet, wenn ich's so ausdrücke, dass man sagt: „Ich werde faul.“ <laughs>
Ah, okay gut. <chuckles> Man hat's man hat's sein Nestchen so gemacht, ne? Man muss sich nicht mehr, äh, verändern, mhm.
Genau, ne? Ja, und dann entwickelt man so 'ne gewisse Bequemlichkeit, gerade wenn man jetzt, äh, Veränderung hat in der Organisation, äh, und, äh, meinetwegen Digitalisierung, ne? Und
Mhm. Ah ja, jetzt also, genau, auf 'n Job jetzt bezogen, ja, verstehe, mhm, ja.
Genau. Und da kommen jetzt irgendwelche neuen Dinge und oder es kommt 'n Neuer in die Abteilung, ne? Und der stellt gleich fest: „Hallo, diese Prozesse, die jetzt grade laufen, das ist doch wirklich, das das müssen wir verändern, ne?“.
Mhm. Vielleicht weil der Neue auch aus 'ner Umgebung kommt, wo es schon eventuell innovativer war oder jetzt, äh, um beim Beispiel Digitalisierung zu bleiben, vielleicht 'n neuer Vorgesetzter, der das ganz anders kennengelernt hat, mhm.
Genau. Ja. Nicht? Und der Killer jeder Transformation ist ja der äh, dieser Spruch: „Das haben wir schon immer so gemacht.“ Kennst du den? Kennst du den Spruch? <laughs>
Ja, genau, den kenne ich. Natürlich, den kenne ich dene kenn ich, habe ich schon mal gehört. Ja, ja das ist so da genau schütz möchten sich viele Leute vor Veränderungen schützen, ne? Und dieses ähm, man sagt ja jetzt in diesem Organisationsprozess man spricht ja oft von Change Management, ähm, und da ja, was ist Lass uns doch gerne darüber reden. Was, äh, denkst du was wird da auch vernachlässigt, oder wo sind da die Probleme?
Ja. <laughs> Ja. Richtig, genau. Also, es ist genau dieser Punkt, an dem wir gerade waren, nämlich diese Komfortzone. Ähm, change heißt ja Veränderung, das kann Transformation sein. Dass du raus musst aus der Kultur, dass du Digitalisierung hast, dass du Generationskonflikte hast, dass da merger acquisitions sind. Die Firma verändert sich, die Firma wird verkauft. Es gibt 1.000 Punkte, warum Menschen sich verändern, ne? Äh, und nicht nur das, es kann ja auch sein, äh, dass dein Partner nicht v dich verlässt, dass die Kinder aus dem Haus gehen, äh, weil sie groß sind. Ähm, das kann bedeuten: „Ich werde alt, ich muss mich jetzt umstellen, ich ziehe um.“ Also, weißt du, alles das hat mit Veränderung zu tun, äh, und auch mit dem Verlassen von Komfortzonen.
Mhm. Mhm. Ja. Richtig. Mhm. Mhm. Ja. Ja, und das ist ja dann wenn man das jetzt so definiert mit den Komfortzonen, dann ist das ja auch dann kann es ja mitunter vorkommen, dass Menschen im Laufe ihrer Biografie, ich sage mal von Kindheit, Jugend bis hin zu Rentenalter, ja sehr, sehr häufig auch die Komfortzone verlassen müssen w aufgrund dieser ja nicht veränderbar wie sagt man also, nicht beeinflussbaren, äh, Veränderungen, die da auf die zukommen, ne?
Ja. Ja, also, das hängt allein schon mit Innovationsschritten zusammen, die wir durchleben, ne? Ähm, als, äh, vor Tausenden vor Jahren das Rad erfunden wurde, da war das schon mal 'ne Erleichterung, nicht? Dann hat man irgendwann die Wasserkraft entdeckt, hat gesehen, das Wasser kann für mich arbeiten. Dann gab's irgendwann die Elektrizität, dann gab's die Dampfkraft, nicht? Die Dampfmaschinen, Lokomotiven. Äh, und heute haben wir, äh, die IT, wir haben die Computer, äh, wir haben das Internet und zum Schluss jetzt auch noch- und das ist noch nicht mal der Schluss- die KI, ja.
Mhm. Mhm. <chuckles> Ja. Ja. Die KI, genau, ja. Würdest du denn jetzt zum Beispiel diese Entwicklung, ähm, mit der Künstlichen Intelligenz auch so 'n bisschen gleichsetzen mit, ähm, der Erfindung des, äh des Dampfantriebes, was was es für eine Veränderung mit sich bringen kann, ja?
Ne? Ja. In jedem Fall, ja. In jedem Fall. Also, das, äh die Herausforderung ist, dass der Abstand dieser Innovationsschritte immer kürzer wird, ne? Früher war das alle paar 1.000 Jahre, dann hunderte Jahre, dann Dekaden, äh Jahre. Jetzt haben wir mehrere Innovationszyklen in einem Jahr.
Okay. Mhm. Richtig, ja. Mhm. Richtig, ja.
Ja. U Und wenn du, äh, nach Komfortzonen fragst, äh, ich glaube nicht, dass wir oder der normale Mensch sozusagen jemals wieder in die Komfortzone reinkommen kann. Weil dann, wenn er grad dabei ist, sich wieder einzurichten, kommt schon das Nächste.
Mhm. Ah, ja, das ist 'n interessanter Punkt. Also, das heißt quasi, dass au aufgrund der Digitalisierung und aufgrund der Bewegung, die die der moderne Mensch so in seinem Alltag hat, es deiner Meinung nach gar nicht mehr möglich ist, sich richtig in eine Komfortzone zu begeben. Habe ich das richtig verstanden?
Ja. Äh, ja, das ist richtig. Also, gut, äh, wenn du jetzt 'n Maurer hast, der seine Steine aufeinander setzt, äh, das ist natürlich Handwerk, das bleibt auch so. Es sei denn, er kriegt neue Materialien oder irgendwie solche Fertigbaugeschichten, dann wird sich auch sein Alltag verändern, ne? Äh, oder der Maler oder was überhaupt, im handwerklichen Gewerbe, äh, glaube ich, ist das nicht ganz so stark ausgeprägt. Wobei, das stimmt ja auch wieder nicht, denn wenn du jetzt 'n Techniker hast, meinetwegen Klimaanlagen, Elektriker, äh, Klempner, hey, die haben mit neuen Energien zu tun. Ja.
Ah ja, okay. Mhm. Mhm. Ja. Stimmt. Mhm. Die müssen auch wahrscheinlich so einiges an Fort und Weiterbildung, äh, machen, um da auch mit ihrem Handwerk mit der Zeit gehen zu können wahrscheinlich, ne? Mhm. Okay.
Genau. Ja. Genau. Also, es gibt eigentlich keine Sparte, wo zum Beispiel die KI oder die Digitalisierung nicht 'n ganz gravierenden Einfluss hat auf die Tätigkeit, ne?
Ja, und wie ist das jetzt, wenn wir gerade noch mal 'n Schritt zurückgehen jetzt in deiner persönlichen Biografie? G du kannst dich ja auch gerne entscheiden, ob du jetzt lieber so diese Arbeits das Arbeitsleben beleuchten möchtest oder das private Leben. Kannst du dich so an eine entscheidende Situation erinnern, wo du quasi gezwungen warst auf aus einer Komfortzone dich hinauszubegeben aufgrund von externen Einflüssen?
Ja. <laughs> Ja, also, äh also, ich sage dir, das einschneidenste Erlebnis war, äh, dass ich mit 18 geheiratet habe und Vater wurde, ja? <laughs>
<laughs> Wenn du möchtest. <laughs> Ja. Ah, ach ja, das glaube ich. Das ist das ist auf jeden Fall, äh, ein neuer Lebensabschnitt, wie man so sagt, ne? Der da begonnen hat, ja. Ja.
<laughs> Ja, ich war ein richtig fauler Schüler. Äh, ging in die 11. Klasse. Meine Frau war 17, die war aber auch fleißiger als ich, kann ich sagen, äh
<chuckles> Ja. Mhm. Die war dann auch noch in der Schule wahrscheinlich, ne?
Nein, die war schon weiter, die hat schon 'ne Ausbildung gemacht als Fremdspaßenko Korrespondentin und hat auch vor der Geburt noch ihr Examen gemacht, ja. Äh
Ausbildung, ah ja. Mhm. Ah, oh ja, das ist ja wirklich sehr, sehr fleißig dann auch in dem Alter, das so dann, ne, schon durchzuziehen, toll, ja.
Richtig. Die war wirklich fit. Und ich bin vom normal von der normalen Schule vom Gymnasium runtergegangen auf 'ne Abendoberschule, die grade eröffnet wurde und habe dann parallel 'ne Ausbildung gemacht, 'ne kaufmännische Ausbildung. Äh, bin also tagsüber in die aus in die Firma gegangen und abends dann immer von 18:50 bis zweiundzwanzig Uhr in die Schule. <laughs>
Mhm. Mhm. <laughs> Oh, das ist aber auch anstrengend. Das klingt aber auch nach 'nem sehr langen Tag.
Absolut, ja. Und ich habe dann auch in einem Jahr als ich 21 war, habe ich dann meinen Abschluss gemacht, äh, als Kaufmann und auch mein Abitur.
Mhm. Mhm. Und als junger Vater dann, ne, weil du ja mit 18 schon Vater geworden bist. Ja, ja.
Richtig. Genau, ne? Ne? Und dann kam, äh, nach 4 Jahren also mit 22 kam der 2. Sohn und dann kam 'n Jahr später der 3. Sohn.
Klasse. Aha. <chuckles> Okay, da das war das ist, äh genau da warst du auf jeden Fall auch, ähm, genau, sowohl familiär als auch beruflich dann bestimmt sehr eingebunden und in, j ja also oder lass uns noch mal auf die Komfortzone zurückgehen. Das war's also das war so der erste harsche Wechsel sozusagen, als du dann Vater geworden bist und dich dann auch so um deine berufliche Entwicklung kümmern musstest. Da war, ja wie würdest du das so im Nachhinein beschreiben? Wie hat sich das so angefühlt, auf einmal, ja, so verantwortlich zu sein für ein Lebewesen oder kannst du da noch was zu sagen? <chuckles>
<laughs> Ja. <laughs> Ja. Mhm. Ja. <chuckles> Ja, es w sin es wurden dann 5 Söhne. Und, äh, ich habe da mit 24, obwohl ich vorher von Sozialhilfe gelebt habe, 'n Haus gekauft. Äh, das heißt, ich habe sehr schnell Karriere gemacht und sehr viel Geld verdient. Und das war klasse, ne? Äh, dann, ähm das war zu einer Zeit, da gab's nur von IBM die großen äh, großen Rechner, die ganze Räume gefüllt haben. Ähm, ich bin dann aber irgendwann in die IT eingestiegen, ähm, in die mittlere Datentechnik. Dann kam der PC, vorher hatte ich nur das Faxgerät. Und
Oh. Ganze Menge, ja. Mhm. Ja. Mhm. Okay. Toll, ja. Mhm. Mhm. Ach, dann hast du also gleichzeitig auch verschiedene Medienwandel mitgemacht, wenn ich das richtig verstehe. Interessant, ja, ja.
Absolut, ja genau, ne? Also, die ganze PC-Entwicklung, da war ich von Anfang an mit dabei, ne? Und, äh, ja, das ging los mit dem BTX, weißt du. Äh, weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst.
Mhm. Ja. Mhm. Hm. Das sagt mir jetzt, g äh, aktuell grade nichts, aber erzähle mir hier ruhig etwas davon.
Ja. Äh, dann gab's ja das war über die Post gab es das 1. Mal so 'n Bildtelefon, ne? Äh, Faxgerät kam, dann kam der IBM XT, der PC, äh, und und der hat natürlich erst mal alles umgekrempelt. Äh
Mhm. Mhm. Und hast du ganz kurz hast du in diesen Momenten dann immer so gedacht ähm, wenn du im Beruf warst und es kam immer 'n neues Medium dazu, ein neuer Datenträger, wie auch immer, dass das dich dann immer aus der Komfortzone aufs Neue herausgeholt hat, oder wie hast du das denn dann so empfunden? Also, eher so als nervig, dass da wieder was Neues kommt, oder als spannend oder vielleicht kannst du so 'n Beispiel nennen.
Mhm. Ja. Also äh, ich habe das immer als Abenteuer empfunden, ja. Denn weißt du, das ist ja das Interessante. Ich habe das Zeug sogar studiert. Also, ich habe Change Management noch 'n Master gemacht im späten Alter, aber das ist 'n anderes Kapitel. Aber jedenfalls, äh, woran es krankt für viele Menschen ist, dass die zwar beschreiben können, wo sie hinwollen, äh, auch wenn sie in der alten und nicht so schönen Komfortzone sind, aber was dazwischen liegt, ist die sogenannte neutrale Zone. Das heißt ne? Das heißt, du m du musst den Schritt rausgehen aus deiner Komfortzone und davor haben viele Zeit viele Angst, äh, weil sie unbekanntes Land betreten, ja?
Abenteuer, okay. Mhm. Ah, toll, ja. Okay. Ja. Mhm. Ah, interessant, okay, ja. Mhm. Ja, richtig. Wa weil ma man weiß halt nicht genau, man weiß nicht, was danach kommt. Es gibt wahrscheinlich sehr, sehr viele Fragezeichen in dieser neutralen Zone.
Richtig. Genau. Und, wenn du aber die ersten 2, 3 Schritte gemacht hast, dann merkst du mit einmal: „Hallo, ich lerne ja wieder was dazu, das ist ja 'n Abenteuer. Ich lerne neue Leute kennen, äh, bisher neue Horizonte.“ Ja? Äh, das kann sogar sein, dass man ab dem Zeitpunkt wieder seine Neugierde bekommt wie ein Kind, dass man abenteuerlustig wird.
Mhm. Ja. <chuckles> Oder dass man sich wieder so auch vielleicht in die genau, die Abenteuer oder vielleicht auch wie ein In der Schule noch mal, ne, zu sein, dass man so wissbegierig dann noch mal ist und ja. Ja schön. Mhm.
Ja. Richtig, ne? So, das du hast mich ja danach gefragt, nicht, äh, was was hindert, ne, äh, auch rauszugehen aus der Komfortzone. Und ich glaube, das ist diese Angst vor Veränderung, durch unbekanntes Land zu gehen, ne? Äh, a aber Christoph Kolumbus hätte nie Amerika entdeckt, äh, wenn er das wenn er's nicht gemacht hätte, ja.
Mhm. Ah, okay. Ja. <laughs> Stimmt. Ja, also würdest du sagen, dass die Menschen, die sich auch öfter als einmal aus so einer Komfortzone heraus trauen und sie wagen, neue Schritte zu gehen, würdest du die so als Entdecker und Entdeckerinnen bezeichnen?
Ja. Ja, und zwar bis ins hohe Alter. Also, für mich gilt das, bis ich irgendwann mal nicht mehr da bin, ähm, dass ich versuche, aktuell dabeizubleiben, also auch an 'ner KI. Ähm, und dass ich mich damit beschäftige, womit zum Beispiel meine Söhne sich beschäftigen, ja? Das hält ja eh jung, wenn du dich mit jungen Leuten unterhältst und da dranbleibst. Äh
Mhm. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Und dann immer neue Impulse auch bekommt dann wahrscheinlich ne? Mhm. Spannend, ja.
Exakt, genauso, ne? Denn die meisten Leute, die altern zuerst im Kopf. <laughs>
<chuckles> Da da ist was dran. Ja, Stefan, ich danke dir ganz ganz herzlich, dass du das mit mir geteilt hast und, ähm, da waren ja wirklich einige spannende Episoden aus deiner Biografie dabei. Und, ähm, was würdest du denn so abschließend, äh, vielleicht noch mal so in einem Satz sagen, warum lohnt es sich, aus der Komfortzone rauszugehen?
Sehr gern. Ja. Du kannst Neues erleben. Du entdeckst Dinge, die du noch nicht mal dran geglaubt hast, dass du jemals sehen würdest, ja. Äh, bleib neugierig, erlebe Abenteuer, äh go for it ja? Mache den nächsten Schritt, ja?
Mhm. <giggles> Go for it. Das ist aber ein schönes Schlusswort. Ich danke dir ganz herzlich für das schöne Gespräch. Hat mir Spaß gemacht.
Mir auch.